Donc heu, non. <chuckles> Enfin, j'ai j'ai j'ai littéralement 0 pub, donc je vois pas les recommandations. Si, je vois les recommandations Amazon, tu sais, la page d'accueil Amazon où ça te met des trucs recommandés, mais c'est par rapport à des trucs que j'ai regardés sur Amazon, pas autre part, tu vois?
Eh ben. Ouais, ouais, bah, ça pour le coup, c'est bien.
Bah, suffit de bloquer les cookies des sites, en fait.
Ouais, ouais, c'est ça. C'est la base.
Enfin, les cookies et les comment ça s'appelle? Enfin, il est où, uBlock Origin? Tu bloques les cookies, les scripts et comment ça s'appelle l'autre?
Bah, déjà, il faut pas les accepter quand tu vas sur le site.
Les traqueurs, voilà. Après, moi, je peux les accepter, je m'en fous. En fait, uBlock Origin, il me bloque les traqueurs.
Ah d'accord. Oui, oui, si tu as ça, si tu as un bloqueur de pub, ça bloque tout.
Dire que uBlock Origin, là, il est installé sur Brave, depuis, heu Mmh, 2 mois, 3 mois, il m'a bloqué 40 000 pubs, 40 000, heu, trucs. Donc, que ça soit pubs ou, hem
Quoi? 40 000? Eh ben.
C'est ça. Donc, que ça soit ou des pubs ou des, heu, traqueurs, donc heu
Il y a un truc qui est marrant, c'est que tu as des sites web comme le Figaro ou, heu, ou TF1. Quand tu vas sur leur site web, ils vont te demander d'accepter les cookies. Si tu acceptes pas, ils te demandent de payer. Mais c'est n'importe quoi!
oui, sinon tu payes. C'est à la limite du légal, mais bon. C'est à la limite du légal. Normalement, ils sont pas ils ont trouvé une faille. C'est que tu es
Ouais, justement, c'est à la limite du légal. Ils ont trouvé une faille dans le système et ils l'exploitent.
Vu que le site, il est «privé» entre guillemets et que TF1, c'est une chaîne privée, en fait, ils ont le droit de faire ça. Mais je suis désolé, heu enfin, de toute façon, moi, TF1, moi j'y vais pas, heu, tu m'as dit quoi, Figaro? Figaro, j'y vais pas.
Par contre